Schnecke ohne Haus. M macht das Sinn?
Ah, ja. Es macht Sinn, es macht sogar sehr Sinn und das hat auch, glaube ich
Mhm. Die isst man. Ja, die isst man auch roh.
ja. Ah. Ohne allem?
Und Ähm, ne, auch also, kannst du auch in Sojasoße halt mit Wasser betunken, so, ne? Wie Sashimi, das Sashimi ist ja nur roher Fisch ohne den Reis.
Okay, ja. Ah, ja, ja. Genau.
Ja, da musste ich durch. <chuckles>
Ah, okay, ah, das ist jetzt nicht so schön. <chuckles>
Oh Gott, das war so das war so grauenhaft. Ich habe es gleich ausgespuckt, ehrlich. Also <chuckles>
Ja, ja. Äh, ich glaube, das ist jetzt nicht die ungewöhnlichste Reaktion mal drauf von dem, was ich jetzt gehört habe. Aber auf der anderen Seite: was ist denn dein dein Lieblingsgericht aus der japanischen Küche nach, sage ich mal ganzen 11 Jahren dort leben? Konntest du, ja, gehe ich mal davon stark aus, viele verschiedene kulinarische Gerichte dann auch durchtesten?
<chuckles> Ja. Mhm. Also, mein liebstes, das war immer Tempura.
Oh, mhm.
Ich weiß nicht, sagt dir das was, ja? Ja.
Ja, gegrill also, frittierter ähm, wie heißt noch mal?
S di Je nachdem. Also, du kannst, du kannst Gemüse frittieren, ja.
Ja, genau, je nachdem. Es gibt ja auch mit Gemüse, genau. Das bekannteste ist ja mit Garnelen, das war's.
Oder f Genau, Garnelen, aber auch Gemüse und das habe ich, also, immer am meisten geliebt, weil das habe ich dann, also, auch
Ja.
hm, zusammen immer mit so 'nem m so 'nem schön angerichteten Tablett, mit Reis und dies und das und jenem und das war, also, damals mein Liebstes. Ja, also, zum Glück habe ich nicht nur die ekelhafte Seegurke probiert. <chuckles>
Hm, mhm. Ja. <laughs> Die Seegurke. <laughs>

Ja, das auf alle Fälle. War mir aber in dem Moment egal. <laughs> Also ich hatte dann, wie gesagt ich war s total enttäuscht, ne?
<chuckles> Mhm.
Und habe diese ich habe das auch nicht meinen Kollegen erzählt dann. Am nächsten Tag aufm Rückflug, weil mir war dann schon irgendwie bewusst: „Vielleicht habe ich ja doch was falsch gemacht", ne?
Ja, ja. Ah, okay, das war du hattest da so 'n kleinen Hintergedanken schon. Das war jetzt nicht so, dass du das direkt abgestempelt hast?
Ne, also mir war schon bewusst, vielleicht hast du das nicht richtig gegessen und ich wollte jetzt auch nicht die Einzige sein, die es nicht mag. Die haben da alle so geschwärmt von. <laughs>
Mhm. Ja, verständlich. <chuckles>
Ich wollte mich da nicht outen. <chuckles> Ja.
<giggles> Aber jetzt dann, sage ich mal, im Umkehrschluss oder auf anderen Seite. Was war dann deine erste positive Erfahrung, sage ich mal, mit der japanischen Küche? Ich gehe mal davon aus, ne, nach 11 Jahren in Japan leben hast du, glaube ich, hoffentlich, auch mal 'n 'n positives Erlebnis gehabt?
Ja. Genau. Ja. Aha. Richtig. Ja, auf alle Fälle. Also ich habe dann letztendlich natürlich ich habe ja meinen wie gesagt, meinen ersten Mann aufm Flug kennengelernt. Der hat mich dann, eingeladen nach Japan und hat mir dann wirklich, äh, alles erklärt und alles gezeigt und ist mit mir in schöne japanische Restaurants gegangen. Und da wurde mir auch sturzklar, <laughs> was ich da alles falsch gemacht habe, ne?
Hm, mhm. Ah, okay. <laughs> Ah. Also war's dann auch das erste Mal Sushi wieder essen? <chuckles>
Ja. Ja, also ich habe dann auch richtig probiert und du wirst es nicht glauben. Es schmeckte. <laughs>
Ja. Mhm. <chuckles> Nein, wirklich. <chuckles>
<laughs> Ja. <laughs> Ah, also ich habe wirklich japanisches Essen geliebt anschließend, hatte allerdings noch eine Erfahrung, die ich nie wieder in meinem Leben machen möchte. <laughs>
Mhm, ja. Ah, okay. Mit welchem Gericht? Jetzt bin ich mal gespannt. War das irgendwas mit See also, Meereslebewesen oder? Ah, okay, jetzt bin ich mal gespannt.
Ja. Ja, hast du da 'ne Idee?
Boah, also es ist jetzt 'ne südkoreanische Speise, sage ich mal, <tsk> aber der lebende Oktopus. Ist zum Beispiel auch eine Sache, wo man ja, genau, das ist
Ja, aha. Lebend, oh. Also das wäre das hätte ich zum Beispiel die gab's ja in Japan auch zum Teil lebende Fische. Also da habe ich gleich gesagt: „Ne.“ Weil ich war, also absoluter Tierschützer, mache ich nicht mit, ne?
Ja, ja, verständlich. Ja, ne, aber dann bin ich mal gespannt, was denn genau?